Ayan, hindi pa ako nakaboto hanggang 7:00 PM pa naman, at siguro, ah, hindi muna. <chuckles>
<laughs> Sabagay. Ako rin, kung ano, ako rin baka hindi mo sa presidensial na lang ulit. <laughs> Ang tamad, sorry naman, sorry naman, sige.
Ay oo. <chuckles> Laban na. Oo ayan. Mahilig ka ba sa mga pelikula?
Ah Ah, oo 'di ba yung ating politika ngayon parang puli pelikula pero oo totoo, ah, joking aside, mahilig talaga ako sa movies, ikaw ba?
<chuckles> Oo. Ayan, ako din mahilig ako sa movies, lalo't na kung pang Barbie, joke lang. <chuckles>
Ah, ah, ah, ah, ah. <chuckles> Pero a sige.
Ah, oo, ayan, eh, mga pelikula lalo na sa atin mga, ah, documentaries, ayan.
Ah, mahilig ka sa docus, docu TV's at docufilms, ayan. So, ano yung sige ano yun? <laughs> Ano yung pelikula na yung nasa masasabi mong palagi mong gustong balik-balikan? Ayan.
Oo. Oo, ayan. Sige. <chuckles> Ah, sa'kin pelikula, masasabi ko bang pelikula yung documentaries?
Pwedeng docu film naman yun, oo.
Ah, ayan masasabi ko na
Pwede naman, oo.
Ayan. Anong anong dahilan kung bakit gusto kong panoorin yung pelikulang yun? Kasi, ah, nakaka-relate na
Oo, ano'y ano muna yun, meron ka bang specific na oo.
Ah, oo. Ay yung ano kay, tawag dun, Kara David tas yung
Ah, okey sige.
Ah, kay sino ba to? Sa channel, ah